J'aimerais te demander un conseil. C'est vrai qu'en ce moment j'ai des j'ai beaucoup de notifications surtout constantes qui brisent ma concentration. Alors, heu, par rapport à ça, c'est vrai que là j'ai ben je travaille à côté, j'ai mes études et c'est vrai que, même, des fois, quand je regarde des films, en fait, vu que j'ai activé toutes les notifications sur mon téléphone, je pense à YouTube, les réseaux sociaux. En fait, dès que j'en reçois une, en fait, j'ai j'ai l'impression que j'ai besoin, que je vais peut-être louper quelque chose et du coup, en fait, bah, en fait, bah, ça brise ma concentration parce que dès que j'en ai une, je vais regarder même si c'est pas important. Je pense à des notifications de jeux vidéo qui ne servent à rien et c'est ben, du coup, après je me déconcentre et pour le coup, heu, c'est pour ça que je viens vers toi, pour essayer de voir si tu as des petits conseils ou des petites astuces à me donner en tout cas pour, heu, retrouver ma concentration et éviter d'être, heu, on va dire, heu, de plus être concentré à chaque fois, quoi.
Oui. Oui. Ouais. Ouais. Alors c'est c'est normal, hein, ce que tu réagisses comme ça, hein. Dès qu'il y a une notification que tu sortes de ta concentration pour être appelé, heu, à à à cette, heu, notification à à chaque fois donc heu, c'est tout à fait normal.
OK. Mmh mh. OK.
Hem, les notifications je me permets juste te poser quelques petites questions juste pour savoir c'est c'est des notifications de ton téléphone ou heu, ou ou peu importe?
Mmh mh. Heu, j j'avoue que, bah, en fait je suis en distanciel pour faire mes études et des fois mon travail, donc c'est vrai que ça fait des notifications de mon ordinateur, mais aussi principalement franchement c'est même des fois quand je suis en train de travailler sur mon ordinateur, c'est plus quand j'entends le bruit de la notification sur mon téléphone que je vais me dire: «C'est peut être important» et que je vais aller voir et du coup ouais, c'est principalement mon téléphone quoi.
Ouais. Ouais. Ouais, OK. OK et et hem, et ça fait longtemps que tu, heu, tu que tu es, heu, appelé comme ça dès qu'il y a les notifications ou c'est tout récent?
Heu, ouais, ça fait depuis environ ouais, depuis, bah, depuis que je suis jeune en faite hein, pour le coup, depuis vraiment depuis ma tendre enfance. C'est vrai que depuis que j'ai un téléphone, on va dire je en fait quand j'installe des applications, ils me demandent toujours de d'activer ou désactiver les notifications et par réflexe, je mets toujours «oui», parce que je me dis: «Peut être qu'1 jour ça sera important» et depuis bah vraiment des fois je suis noyé dans les notifications. Parce que même quand j'allume le téléphone, bah j'ai la liste des notifications qui sont apparues et des fois je veux regarder par exemple juste un message, mais vu qu'en fait, il il classe pas par priorité de notification et du coup, je dois fouiller du coup je perds encore plus de temps quoi.
Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et et parfois même tu peux peut être passer à côté de notifications qui sont importantes? Qui plus est. Hem, et et d et tu as un téléphone donc je présume performant, puisque tu dois avoir beaucoup de d'applications avec beaucoup de notifications? Hem, est ce que, hem, est ce que ça t'appellerait par exemple de, hem, de mettre en sourdine certaines notifications d'applications? Peut être pas toutes hein, mais celles qui sont les moins importantes?
C'est ça exactement. Heu, mmh mh. S bah, c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé parce que je sais qu'il faut aller dans les paramètres, c'est un peu long, faut faire chaque application, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée en tout cas pour vraiment, heu, on va dire réduire déjà le nombre de notifications sur la journée, parce que des fois je reçois ouais environ ouais 50 à 70 notifications par jour hein.
Ouais. Oui. Ah ouais et en plus là, je comprends bien que ça devient difficile pour toi à gérer, heu, toutes ces, heu, ces sonneries qui qui arrivent, heu, non-stop en fait.
Donc heu Bah ouais, c'est ça, pour le coup.
Et et et tu arrives quand même à à réussir à te concentrer, heu, dans ton travail ou même dans tes hobbies quand même ou ou pas du tout?
Alors, j'y arrive mais c'est vrai qu'il y a par exemple des fois quand je commence à être un peu fatigué, on va dire je me laisse plus, heu, rentrer dans le téléphone, rentrer dans on va dire, heu les notifications on va dire me d me déconcentre beaucoup plus quand je suis fatigué que quand je suis, heu, vraiment à fond et je me dis: «De toute façon là, ça doit pas être important» et après je me dis: «Ouais, c'est en fin de journée, peut-être que ça peut être important» et du coup je vais regarder et là vraiment ça me bah ça me vraiment, ça me déconcentre totalement quoi.
Ouais. Ouais. Ouais. Bien sûr. Mmh mh. Mouais. Heu, je présume qu'il doit y avoir des des applications qui t'envoient beaucoup de notifications, heu, dans la journée, heu, qui sont pas forcément les plus importantes. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pourrais pas par méthode plutôt que de perdre, heu, 1 journée à enlever toutes les notifications, en fait, heu, prendre celles qui font, heu, je sais pas peut-être dans un 1er temps plus de 5 notifications par jour qui ne sont pas importantes pour toi. Hem, essayer de les peut-être de les mettre, hem, en en sourdine pour ceux-là et puis au fur et à mesure, tu peux diminuer ce seuil de 5, heu, pour devenir à 4-3, est-ce que c'est quelque chose qui qui qui est jouable pour toi?
Mmh. C'est ça. OK. Ah je peux, heu, je pourrais, c'est vrai que c'est, heu, c'est un bon conseil, c'est vrai que je pourrais éventuellement le mettre pour le coup, heu, en en tout cas mettre ça en place parce que ça pourrait que m'aider mais heu, c'est vrai que par rapport à ça en fait, heu, bah des fois en fait, il y a tellement de notification que des fois j'arrive même plus à savoir de quelle ac application, heu, la notification proviennent. Parce qu'en gros, même si la notification est de la même application, par exemple imaginons, j'ai une notification à onze heures, j'ai une autre notification à, par exemple à 11:05 et j'ai la même application de l'ancienne notification, enfin, de l'ancienne notification qui se met ben va se mettre elle va pas se trier par application. Du coup des fois c'est un peu le fouillis du coup j'arrive des fois j'arrive même plus à comprendre mon téléphone hein vraiment.
Exactement. Mouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <chuckles> Ça devient au lieu que ce soit un outil, heu, utile, heu, ça devient une charge, heu, mentale, heu, qui qui te poursuit, heu, systématiquement j'ai l'impression.
C'est ça. Exactement, exactement.
Hem, dans ce cas c'est peut-être, heu, justement perdre on va dire quelques secondes à faire un petit relevé de toutes les notifications que tu as reçu peut-être la dernière heure et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est pas important? Parce que on est d'accord qu'il y a des fois il y a des choses sur lesquelles, heu, bah c'est juste de recevoir une notification, heu, ça peut être un message, heu, ou, heu, ou un message, heu, SMS. Ça c'est important mais la notification du jeu, heu, à faire absolument avant, heu, 17:00 heures, est-ce vraiment nécessaire à ce jour pour toi?
Mmh? N non, c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire mais c'est vrai que ben, à côté je fais quand même un peu d'investissement en crypto monnaie donc heu, là ça, je suis obligé de laisser les notifications mais c'est vrai que je devrais vraiment me mettre, heu, on va dire, «à la page» entre guillemets, à me dire que ça c'est important. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je le lance plusieurs fois par jour ou quoi que ce soit? Mais heu, c'est vrai que bah, c'est ah c'est compliqué à mettre en place et puis surtout, heu, ça prend quand même pas mal de temps, quoi.
Ah d'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. On est d'accord mais hem, si tu fais justement de la de l'investissement, heu, crypto, hem, est-ce que ça tu peux pas le suivre directement sur ton ordinateur? Et laisser ou une tablette? Et laisser, heu, ton téléphone uniquement sur les choses qui sont importantes, heu, à ce jour. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait jouable pour toi?
Bah par rapport à la crypto, c'est quand même vachement compliqué parce qu'en fait, vu que j'ai bien sécurisé mon compte à chaque fois, par exemple, si je veux faire un versement, ou retirer, investir et cetera, ils me demandent une vérification par téléphone donc c'est vrai que j'ai tout j'ai quand même eu l'habitude de, même, justement et puis je suis plutôt quelqu'un de un peu, heu, on va dire précautionneux. C'est-à-dire que, heu, entre guillemets, heu, mon truc de crypto monnaie est que sur mon téléphone, «j'évite» qu'il soit sur mon PC. On sait jamais, heu, plusieurs connexions, on sait jamais si 1 des 2 peut être piraté donc heu, pour le coup, c'est vrai que j'ai ce ça, en tout cas, j'ai que sur mon téléphone mais heu, par rapport à ce que tu me disais, je pense que je pourrais essayer pour YouTube. C'est vrai que j'ai activé, heu, on va dire j'étais un peu victime du marketing des youtubeurs, heu et à chaque fois quand ils demandaient de s'abonner et d'activer la cloche et du et du coup, bah, j'ai activé sauf que, bah, alors là, des fois je reçois une vingtaine de notifications juste avec, heu, juste YouTube, hein, donc heu, c'est vraiment horrible sur mon téléphone alors que la plupart du temps, surtout je regarde, heu, sur mon ordinateur, quoi, en vrai, pour le coup.
Ouais. Mouais, d'accord, d'accord. Ouais. Ouais. On on est d'accord. Oui. Mmh. Exactement. Ouais. Et hem et et si tu essayais, heu, justement de d d'enlever ces notifications sur YouTube? Parce qu'en effet si tu as suivi beaucoup de personnes, en fait, dès qu'il y a une vidéo en direct, heu, dès qu'il y a une nouvelle vidéo et cetera, tu reçois une notification et et c'est, heu, c'est sans cesse. Heu, ou ou il y a une un 2e système, c'est quand tu es en mode, hem, travail, est-ce que tu peux, potentiellement, mettre ton téléphone, heu, je dirais limite dans une autre pièce, dans un 1er temps, le temps que tu reprennes une habitude, heu, qui soit beaucoup plus saine pour ta concentration?
Mmh mh. OK. C'est ça. OK. Ah, c'est vrai que ce genre de choses, je pourrais essayer de les mettre en place mais c'est vrai que des fois, avec les cours, ils demandent le téléphone à côté donc, des fois, c'est quand même compliqué d'aller le d'aller le chercher, mais en tout cas, c'est quelqu'un en tout cas, c'est quelque chose, par exemple je pense, en tout cas en tout cas, au travail, j'ai la chance de travailler dans l'informatique donc il y a pas f j'ai pas forcément d'appel à passer ou quoi que ce soit donc je peux vraiment déconnecter mon téléphone mais c'est vrai que je pourrais pas tout le temps le faire du coup. Heu, c'est pour ça que je viens vers toi pour essayer de te demander conseils pour, en tout cas, essayer de trouver des trucs, heu, v quelque chose de viable sur, heu, «long terme», quoi, entre guillemets.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Mouais. Mais mais hem, le fait de, justement, de le mettre loin ou de le mettre en silencieux, ce qui est aussi, heu, une, heu, une chose, heu et heu, tu l'interroges, on va dire ponctuellement. C'est-à-dire dans un 1er temps peut-être toutes les toutes les heures et après au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que ton cerveau, il a peut-être moins besoin d'aller, heu, chercher sa, mmh, sa drogue de notification, on va dire ça comme ça.
Mmh mh. Ouais, c'est vrai qu'en y repensant, ça pourrait être une bonne idée de mettre en plus en ne pas dé en ne pas en gros, ouais, en silencieux et heu et après j'avais aussi réfléchi, peut-être, heu, je sais que mon téléphone j'ai un iPhone. Alors j'ai jamais fait attention, mais je sais qu'il y a un mode des fois ils me disent, heu alors je sais pas comment ils détectent, mais, des fois, quand je suis en cours ou quand, des fois, je suis devant mon PC, on va dire, un peu à travailler, je reçois une notification pour dire, ouais: «Vous pouvez activer le mode travail si vous êtes, heu, entre guillemets, "en train de travailler"», donc heu
Oui. Non. Mmh mh. Exactement, exactement. C'est c'est en mode, heu, travail sur une période mais à la limite tu c'est encore une fois il s'agit pas de re d'aller dans l'opposé, c'est à dire de de se bloquer de toute, heu, de tout l'environnement mais ne serait ce que pour travailler un minimum et bah, tu le mets en mode, heu, silence en mode le de travail pendant 1 heure et au bout d'1 heure tu dis: «Allez, là j'ai le temps, heu, j'ai» juste après un petit travail, tu as le temps de retourner tranquillement pour pouvoir, heu heu, regarder les notifications et là potentiellement tu peux dire: «Ah ouais là ça fait 5 notifications pour YouTube, allez, j'enlève cette notification qui me sert, peut être, beaucoup moins, en fait». Qu'en penses tu?
Mmh mh. Et ouais, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, mais par rapport à ça, bah, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très connecté donc j'ai des j'ai une tablette et cetera. Parce que, bah, des fois, en fait, ça m'arrive d'utiliser ma tablette un peu sous forme d'ordinateur, d'écran, donc est-ce que tu penses que je devrais réduire ces notifications, le faire pour tous les appareils parce que je sais que j'ai quand même quelques notifications sur mon PC, c'est sous Windows mais j'en ai pas énormément pour le coup mais c'est vrai que, par contre, quand j'en ai, elles font des bruits, heu, des bruits énormes! J'ai jamais entendu des bruits de notifications autant parce que je suis avec un casque et du coup, limite des fois ça me fait peur, hein, c'est ça me surs ça me fait sursauter et donc heu, je voulais savoir si tu penses qu'en vrai je devrais ess éviter, on va dire, mettre le mode silencieux, un peu sur tous les appareils ou vraiment que le téléphone, parce que c'est quand même l'appareil le plus «important», on va dire, entre guillemets à mes yeux?
Ouais. Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais. Ne si si au si à ce jour, le téléphone, hem, c'est là où tu reçois le plus de notification et qui t qui te déconcentre systématiquement, il faut peut-être commencer, déjà, par ça. Après le le si la tablette, soit tu en as besoin pour travailler et dans ce cas tu peux la garder de côté mais heu, au même titre, tu la mets en mode silencieux, en mode travail et l'ordinateur si c'est 1 à 2 notifications, heu, on va dire par jour, heu, tu peux enlever les notifications au fur et à mesure ou les laisser comme tu le sens, en fait et baisser le son, peut-être, aussi, par exemple?
OK. OK. Ouais, ça et du coup, tu penses que si je mets tout ça entre guillemets «en place», après, même si je les réactives plus tard, dans le long terme, mon corps, on va dire, il va être habitué à moins les regarder et du coup, à à moins briser ma concentration, tu penses?
C'est retrouver une routine, heu, totalement différente. À l'heure d'aujourd'hui, tu deviens peut-être un peu esclave de ton o de ton téléphone et demain c'est de retrouver ta liberté pour que tu puisses, heu, reprendre, heu, en main, heu, ta ta propre liberté.
Mmh mh. Beh, écoute, en tout cas, merci pour ton soutien. J'apprécie tes conseils, je vais vraiment essayer de les mettre en pratique par rapport, du coup, à vraiment réduire les notifications, bah, du coup, sur mon téléphone surtout, après ma tablette et en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces bons conseils, quoi.
Ouais, je t'en prie, heu et je je je crois en toi, tu vas y arriver avec un peu de discipline, ça, il y aura aucun problème, je